जी, जी, जी, जी। बिल्कुल, सही बात कहा आपने, बातें बाहर निकलनी ब काफ़ी ज़रूरी है। बहुत सारे अ, गुप्त रह जाते हैं, सरकार की भी बहुत सारी नीति आती है जो कि बंद कमरों में वो होती है। तो वो चीज़ भी कोशिश करना चाहिए कि जैसे सोशल मीडिया का तो चलन आज के जो है घर-घर में, चौराहे-चौराहे में है। तो कोशिश करना चाहिए सरकार को कि ये सारी चीज़ें जो भी नीतियाँ आती हैं, जो भी अ, गरीब गरीब लोगों के लिए जो भी अ, नई-नई योजना आती है या फ़िर कहीं रोज़गार अगर निकलता है। है ना? तो ये सरकार जब इसे निर्देश देती है तो डायरेक्ट वो जो है बंद कमरों में ना करके डायरेक्ट सोशल मीडिया में या फ़िर लाइव अपना कॉन्सर्ट करके डायरेक्ट वहाँ पे स्टेज में आ के बताएँ कि ये-ये चीज़ निकला है आपके शहर में। ताकि बीच में कोई बिचौलिये ना रहें, तो वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। जी।
हुँ। जी। हुँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। <smacks lips> हाँ ये ये आपने बहुत एक बढ़िया बात बोली और मुझे लगता है कि ऐसे ही विचार के साथ अब चीज़ें बदल सकती हैं। वैसे इन सबके ऊपर बातें तो होती रहेगी लेकिन मुझे आपसे बात करके काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी आनंद आया और काफ़ी सारी नई चीज़ों का मतलब सीखने का मौका मिला। तो मैं आशा करता हूँ कि आपसे मेरी बात ऐसे ही होते रहे। तब तक के लिए चलिए धन्यवाद, ख्याल रखें अपना और शुभ रात्रि।
हुँ, हुँ। जी। जी, जी। हुँ, हुँ। जी, जी। जी, जी। जी, जी। हुँ, हुँ। जी, जी। आपसे भी बात करके काफ़ी अच्छा लगा और बहुत कुछ जानने के लिए, सीखने के लिए आपसे मिला। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद फ़िर से ऐसे ही बात आपसे करके ख़ुशी होगी।
उहुँ, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल आपको भी।